Certo, assolutamente. Poi anche come ad esempio dici, ehm, l'insegnamento delle culture. Ehm, una persona che va da da esterna, io che so', ehm, europeo, vado in in Cina e posso sa saperne qualcosa di cultura cinese, no, ma un conto è lo lo faccio io, un conto è un cinese stesso che venga cioè, io non ho mai visto in ed alcune scuole
Ah-ah. Certo. Ah-ah. Eh, infatti.
dove p apprendono queste iniziative di prendere un professore, che so, da dalla Spagna e portarlo qua in Italia e fargli spiegare un po' quali sono le loro u i loro costumi, le loro usanze, eccetera.
Ah-ah. Eh, no. Sì, sì, no, hai ragione. Mhmm, in effetti è una cosa che non viene mai fatta. Forse per qualche, mhmm, insegnamento di lingua, che ne so, magari tipo qualche professore di inglese, o spagnolo, o un'altra lingua, qualche madre lingua che viene a insegnare magari, uhm, parla direttamente in lingua e spiega un po' cioè, però anche lì, cioè, nelle scuole, m ti insegna la lingua, non si insegna la cultura del paese, cioè, tu impari a parlare quella lingua.
Esatt Esattamente, esattamente. Secondo me è presa sotto gamb proprio que questo quest'argomento qui de della cultura, quando secondo me è molto importante.
Ah-ah. Eh sì, hai ragione perfettamente insomma. Vabbè dai, comunque penso che siamo d'accordo alla fine sull'integrazione.
Comunque, esatt va bene, ehm è stato un piacere sentirti. Alla prossima, va bene?
Va bene, dai è sta sì, anche per me, dai, ci alla prossima. Va bene. Ciao, cia ciao.
Ciao, ciao. Ciao.

Mah, allora guarda, io penso che in generale in Italia abbiamo un grande problema, ehm, nel senso che non sempre, uhm, il fatto magari che ci siano bambini, ma, mhmm, qualunque persona di una religione differente o di una cultura diversa, viene effettivamente integrato del tutto. Per esempio, considerando il fatto che l'Italia è uno Stato laico e, uhm, però ci sono i crocifissi, beh, ecco, non è molto coerente secondo me.
Ehm, esatto. Eh, è vero. Esatto. Anche secondo me. Poi, uhm, ovviamente ci sono dei Paesi che magari sono più e estremisti su sul lato d religioso, no, e culturale. Noi bene o male, anche noi, ehm, sicuramente abbiamo i nostri problemi, però penso che anche nelle scuole, per quanto riguarda degli insegnamenti, dovrebbero iniziare lì a fare l'integrazione dei ragazzi e delle varie culture, magari essendo più laici. Poi se c'è il crocifisso, o non c'è, dovrebbe importare poco s però penso che anche ne nell'ora di religione, no
Ah-ah. Certo. Cer Sì, sì. Ah-ah.
invece di di fare cristiane perché almeno ai tempi quando andavo a scuola io chi era, che so, evangelista, poteva decidere di uscire da nell'ora di religione perché si parlava solo di quello. Invece adesso penso che l l'ora di religione dovrebbe essere di una religione generale, cioè dovrebbero parlare un po' di tutte le culture più che di religione, tipo buddismo, ehm, Islam, eccetera eccetera, no, in modo da avere più
Ah-ah. Sì. Sì, sì. Sì, certo, no sono d'accor Esatto. Sì, no, hai perfettamente ragione. È verissimo.
più inte integrare di più i ragazzi.
Sì, sì, io, mhmm, per esempio quando andavo a scuola, uhm, non facevo religione, cioè l'ho fatta un po' di anni, poi non la facevo più perché fondamentalmente era sempre religione cristiana, comunque cattolica, ecco. Ehm, e questo sic vabbè, sicuramente 1 non è molto inclusivo. E poi a prescindere, cioè io penso che l'ora di religione dovrebbe essere obbligatoria, ma nel senso che dovrebbe essere 1 ora in cui tu parli di tutte le diverse religioni del mondo in modo proprio cioè come fatto culturale, no, cioè per te per sapere quali tipi di religioni possono esistere. Non perché, capito, fare solo religione cattolica, cioè appunto, ehm, proprio perché siamo in o cioè in uno stato laico non dovrebbe essere una cosa corretta, perché non è cioè, il cristianesimo non è religione di Stato, quindi non è che siamo obbligati, eh.
Okay. Ehm, esatto, sì. Certo. Certo. Certo. Ehm, esatto.